Iya benar, padahal si Audrey itu dirundung yang sampai dia tuh masuk rumah sakit, Kak. Jadi tuhM kalau diceritain deskripsi dari si, e sepupunya yang bikin apa, Postingan itu di media sosial, dia t Audrey itu, benar-benar yang kayak di, eee, serang dari berbagai arah, ditarik lah rambutnya, terus dibikin dia tuh jadi, eee, diserang bagian kaki, bagian tangan, yang memang bikin dia itu tuh jadi babak belur lah bisa kita bilang ya Kak ya. Dan akhirnya sampai heeh, sampai enggak bisa gerak, cuma bisa di rumah sakit aja gitu, dan itu kasusnya viral banget Kak dulu, waktu tahun itu di tahun 2017, 18 itu. Benar-benar
Heeh. Iya, korban ya, korban jadi kayak kekerasan. Oh, jadi orang-orang tahu semua nih, kesebar ya, ceritanya nih, heeh.
Mhm. Iya, benar-benar. Soalnya ka,n dideskripsiin banget tuh Kak, eee, tindakan-tindakan yang dilakukan sama si se kakak kelas ini. Apalagi ketika diceritain, alasannya tuh ya gara-gara cowok, Kak. Jadi ceritanya tuh si, e Audrey ini itu dia tuh punya teman temannya ini naksir sama cowok yang mana cowok ini tuh, deket juga sama si salah satu Kakak yang merundung tadi yang mem-bully tadi, kayak gitu. Nah, terus menariknya lagi nih Kak, kan salah satu perun pelaku perundungannya itu juga aktif di media sosial ya Kak ya, di Instagram, mereka tuh kayak nggak ngerasa bersalah gitu loh Kak sama tindakan mereka ke Audrey. Iya, gila enggak sih, mereka tuh iya mereka tuh malah netizen kan langsung nyerang nyerang akun akun media sosial mereka ya Kak ya, tapi si pelaku-pelaku ini iya pelaku-pelaku ini ma malah yang kayak, "Udah deh, kalau kalian tuh nggak tau apa-apa, kalian diem aja" kayak gitu, gimana malah kesel coba netizen, iya kan?
Hah, loh? Iya. Wah parah banget iya, terus gimana Kak? Mhm, wajar e Oh, e Kakak sendiri gimana tuh pas baca gitu, apa nih perasaan Kakak pertama nih, reaksi pertama pas baca tuh?
Wah. Wah aku malah marah banget Kak, karena pertama aku punya adik yang umurnya segitu gitu kan, umurnya SMP kayak se-Audrey dan membayangkan dia diserang, dir keroyok oleh banyak orang ya aku kasihan dong, pertama kan, karena kayak aduh enggak kebayang dia gimana berjuang sendirian ya gitu. Dan, ternyata nggak cuman aku Kak yang ngerasa itu, semua netizen bahkan selebgram selebgram, selebriti pun yang denger kasus ini pun, juga ikut bersimpati coba Kak sama si Audrey-nya.
Heeh.